Thì á, mình cũng có thử, ờ, tải những cái ứng dụng mà hẹn giờ á, hoặc là trên cái báo thức á, đặt, ờ, ví dụ là 25 phút làm, 5 phút nghỉ gì đó. Nhưng mà lúc đầu cũng khá là hiệu quả, mà vì nhìn đồng hồ chạy á, làm mình có cái cảm giác nó cũng gấp gáp, sau vài ngày á thì mình bấm điện thoại giữa dừng lại giữa chừng luôn, kiểu như là, như vậy á thì lướt điện thoại tiếp, xong, cái, thế là nhịp nó cũng vỡ luôn. Cái cách thứ hai mà mình thử làm á là, ờ, chặn mạng xã hội ví dụ <laughs> kiểu như là ừm, giống như là, mình gỡ ứng dụng á, cái lúc mà mình làm việc nhưng mà một hồi là mình thấy trời ơi bứt rứt, khó chịu quá, xong, cái, mình lại tải lại, xong mình lên cái trang đó mình lướt tiếp. Nói chung là, có quyết tâm mà nó cũng hông có đáng kể á bạn. <laughs>
Ừm. Vậy đó ha. <chuckles> Chặn hả, chặn được hông, nhắm chặn được hông? <chuckles> Ừm. Cũng tải lại thôi à. Ừm, khó đó. Đúng rồi, rõ ràng luôn. Vậy đó ha. Nhưng mà vầy nè bạn khi mà bạn thấy, ừm, cái sự, kiểu như là, nó giảm tập trung như vậy đó, thì nó mang đến cho bạn những cái hệ lụy gì? Bạn thấy là cái việc mất tập trung á, nó ảnh hưởng đến công việc, rồi cuộc sống này nọ của bạn ra làm sao? Ảnh hưởng nhiều hông?
Thú thật á thì nó cũng không có ổn lắm, về giấc ngủ á thì mình á thì thường đi ngủ khá là muộn nha, nhiều hôm á là một hai giờ sáng á, mình mới tắt điện thoại luôn, sáng dậy á thì người cũng đúng rồi, nó mỏi á nha, nó nặng đầu dù ở cái số giờ ngủ tưởng như là đủ. Về ăn uống á thì mình có ngày á, mình làm việc mình quên ăn luôn, đến đói quá thì mới kiếm cái gì đó nhanh á, thường như là đồ ngọt nè, nước uống có ga nè, hoặc là đồ chiên, đồ tinh bột vậy đó. Ờ, sau khi mà ăn xong á thì mình lại thấy hơi buồn ngủ, nặng người, rồi khó tập trung hơn. <laughs> Rồi mình lại có cái cái cái cảm giác nó mệt á, ờ, buổi sáng á thì vẫn cố bắt đầu ngày mới á, nhưng mà đến tầm chiều á là não như hết pin vậy á bạn.
Ừm. Đó, cũng trễ đó. Ừm. Ờ. Ừm, cũng cực. <chuckles> Ừm, nói chung Ừm. Ừm. Nói chung là, kiểu như là, nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều ha, vào, ừm, mọi thứ luôn, nên mình nghĩ là thiệt ra nó cũng, ừm, ảnh hưởng đến bạn khá là nhiều đó chứ. Nhưng mà, ừm, khi mà bạn kiểu là, bạn cũng áp dụng rất là nhiều những cái giải pháp rồi, nhưng mà thấy nó cũng không có cải thiện nhiều á ha. Kiểu như là, ừm, ngoại trừ, cái việc là bạn sử dụng điện thoại nè, mất tập trung do điện thoại, rồi tiếng ồn ở hàng xóm và ảnh hưởng đến công việc của bạn á, thì bạn thấy là, ừm
Đúng rồi.